Buti hindi nag-frozen. <chuckles>
Hindi pa naman pa pa papunta na do'n. <laughs> Gano'n kalamig. Talaga na sasabi ko pa nga, eh, no'ng nainom na, 'di nainom na. 'Di ba't nakakainit ng katawan.
<chuckles> <chuckles> Mm. Hmm.
'Ba, wala namang talab 'yong alak, eh.
Mawawala talaga 'pag malamig. <chuckles>
Wala, wala. Tapos ang experience ko pa do'n, 'yong mga lokal do'n ang alam nilang alak, eh, alam mo 'yong, kuwatro kantos?
Oo.
Nilalagyan nila ng sili, hindi kalamansi. Sili ang hinahalo.
Eh eh, a nakakatakot 'yan, ah. Pero dito sa amin sa Laguna, may naka may nasubok niyan. Ayoko lang u uminom, kasi ako hindi talaga nag-iinom ng gano'n, eh.
Oh. <laughs> Mm. Naku 'yong experience ko na 'yon, first time din talaga.
Kasi, ano, eh

Siguro yung kwento ay experience na lang, dun sa Buskalan ang na experience ko dun eh, talagang yung sinasabi nila na nagba-viral sa Facebook na sa Buskalan eh, hindi mo na kailangan ng aircon.
Mm. Mm. Mm.
Talagang malamig, talaga siya literal na malamig hindi na nga kami
Nasa ilan po, nasa ilang degrees?
hindi ko matandaan kung ilan eh, nung umakyat kami hindi ko matandaan, partida summer pa yun ah.
Hm, gan'to din, May.
Kung mag Oo gan'tong-gan'to, May tapos ang nangyari no'n eh, wala na may electric fan lang na may electric fan, naka-display lang hindi namin binuksan sa sobrang lamig.
<chuckles>
Grabe yung experience namin na yun.
Elip

Pagdungaw mo sa bintana ay talagang makikita mo kung ma kung alam mo lang talaga namang hindi ako basta ang ganda niya <laughs> hindi ako hindi ko siya ma-express kung ano pa basta maganda siya. Parang 'di ba, nag-aaral tayo ng HEKASI dati nung elementarya tayo nandun sa libro natin na yung Rice Terraces ay ganun ang itsura? Pag nakita mo mm.
Mm. Opo. Mm. Ano siya sakop ng Banaue?
Pa parang ganun. Oo, mountain pa oo parte ganun. Yung Rice Terraces nila akala mo di ba sa picture ang liliit, pero 'pag nakita mo sa personal sasabihin mo ang laki pala ng isang hagdan neto kumbaga sa isang
Or part ganun? Hmm. Mm.
sa isang hagdan niya talaga, sa isang kumbaga isang tapakan niya ang ganda ang la ang laki, ang relaxing, tapos nga 'yon nga sa cellphone talagang hindi mo aalalahanin 'yong cellphone, eh.
Mm. Mm. Mm.